Oo, tsaka parang nakikita mo dun parang may character na ano eto meron pa ring, yun nga yung tema talaga nun ay ano, humanidad o humanity.
Mm. Sang-ayon at parang isa din yun sa mga sinasabi mo nga na humanity na talagang yun yung pinaka realidad ngayon, pera talaga ang gusto ng isang tao.
Mm. Tama, tsaka yung mm, tsaka yung ano din yung, ewan ko ba sa ano yung parang mga psycho suspense thriller ganyan, 'di ba? Na tandaan mo yung ano yung hindi, hindi na yung hindi napindot yung ano start button, ano ba naman. <laughs>
Mm. Mm. Oo. Sang-ayon 'di ba? Pero parang maiba tayo hindi natin napag-uusapan yung horror, kasi ako ayoko yung mga horror eh, ikaw ba?
Mhm. Ah, kung horror, alam mo ang na ano kung horror ay tungkol sas sa mga zombie. Alam mo yung, alam mo yung "All of Us Are Dead?"
Ayan. Mm?
Ayun 'di ba magkaka season 2 yun kumbaga parang, alam mo naa-amaze ako kasi it's still a zombie na theme, ang dami nilang about zombie pero iba-iba. So parang, pano nila na napapag-iba-iba yun 'di ba?
Mm. Sang-ayon. Mm, tama parang okey din sakin yung mga zombie pero yung mga ghost, ayoko talagang panoorin.
Ah, oo yung mga paranormal hindi siya talaga ano, hindi ko alam kung bakit nga
Mm.
ah, na e-entertain yung iba sa mga ganong bagay 'di ba? Eh pero
Mm. Oo 'no, pero yung iba mm?
Ano 'yong iba, sige ano 'yon?
Ah, pero yung iba 'no gusto talaga nilang mga horror movies.
<chuckles> Mga gusto nilang ano, yung kanilang damdamin ay na-e-excite.
Mm, tsaka mga tragedy tapos yung mga real life story nung pagpatay ayan yun yung mga gusto nila.